Mhm, tapi diat berarti tetap maksa, kayak, "Ya udah nggak papa, kamu main hape aja, tapi kamu dengerin aku," eh.
Iya, dia heeh, dia pal dia tetap kekeh, dia tetap maksain, terus kayak, "Ya, udah nggak papa, itu kan maksudnya, aku butuh cuman didengerin doang." Jadi kan, secara nggak langsung itu jadi konsekuensi dia juga kan, karena kan, dia yang maksain, terus aku bilang, aku nggak bisa, jadi ya, kayak gitulah, terjadinya, gitu. Biasanya kayak gitu, Kak.
Mhm. Mhm. Oh, tapi tapi dia, ini nggak, sih, tetap ada komplain nggak sih, meskipun udah dari awal dia tau konsekuensinya, gitu? Tetap ada komplain?
Iya, tetap komplain, malah dia bilangnya kayak, "Ih, kamu, nih, nggak dengerin." Ma maksudnya kayak, ini kan kamu yang minta ya, mohon maaf, gitu. <chuckles> Jadi, Kak kamu, ya, harus terima konsekuensinya, dan kayak ngasih punishment-lah jadinya ya, kayak apa, ya, kayak nggak semua hal yang harus kita denger itu diiyain, dan nggak semua hal yang kita mau itu juga diiyain sama orang dan jadi pusat perhatian orang, gitu. Itu, sih, jadinya, intinya, gitu, Kak. Cuman, ya, balik lagi, apa
Lah. <chuckles> Mmm. Mhm. Mhm. Oh, tapi Kakak pernah nggak sih heeh. Balik lagi, kenapa?
Oke, lanjut, Kak. Balik lagi, ya, itu, <chuckles> eee, untuk menjaga fokus sendiri sih, ya, balik lagi itu 70% untuk mendengarkan, 30%-nya ke ponsel, gitu.
Oke. Mmm, gitu, oke tapi, pernah nggak sih Kakak, tuh, kayak ngerasa terbagi dua nih, kayak pengen dengerin orang, tapi kayak gatel pengen main hepe gitu? Pernah nggak yang kayak gitu?
Oke. Biasanya itu aku terjadi ketika orang ngob orang yang jadi lawan bicara aku itu buat aku nggak nyaman, yang first impression-nya itu kayak
Oh, jadi mending nggak ngedengerin sekalian gitukah? Atau gimana?
Heeh, jadi aku ngerasa kayak emang dari awal itu first impression aku udah nggak nyaman sama dia, gitu. Jadi, ya, aku kayak pengennya main hape mulu rasanya, tapi aku nggak mau juga, nih, karena aku menghargai orang itu, gitu.
Mhm. Oh, berarti ya, ini ya, tetep ngedengerin, dikit, <chuckles> tetep ngedengerin dikit. Ya, sebel ya.
Iya, dikit banget, <laughs> i-nya dibanyakin, dikit banget. <chuckles>
<chuckles> Oke, eee, menurut Kakak nih, apa, sih, yang bikin kita susah banget lepas dari hape waktu ngobrol?